Nah, gimana sih, cara Kakak itu menanyakan pertanyaan yang bikin orang nyaman untuk bercerita nih?
Oke, biasanya sih aku kalau lagi pengen nih, pengen tahu gitu, orang itu misalkan ada masalah hidup apa atau mungkin ada perasaan yang tidak nyaman dalam dirinya. Biasanya aku tuh nggak yang langsung nanya secara frontal atau, eee, gimana ya, blak-blakan itu bisa dibilang.
Hmm. Hmm, hmm. Nah, biasanya Kakak kalau ngobrol sama orang itu basa-basinya kayak gimana nih?
Jadi semisalnya hmm. Jadi misalkan nih, kebetulan kan aku juga ada pengalaman ini ya, jadi leader di salah satu startup gitu, yang menangani, eee, sales dan marketing, gitu. Nah, di situ aku berarti kan punya tim, eee, itu tuh agent ya sebutannya, itu tuh 14 sampai 15 orang, gitu biasanya. Iya, nah setiap hari tuh tugasnya leader itu sendiri ya, harus apa ya, menggali kenapa misalkan si A ini closing-annya, kok berkurang atau mungkin nggak stabil, nah itu harus dicari tahu tuh, biasanya.
Oke. M banyak juga ya. <chuckles> Mmm, hmm hmm. Nah, terus kayak gimana tuh, Kak?
Mmm. Mmm, biasanya kan, eee, nanti dilihat juga ya, dari hasilnya itu loh, dievaluasi gitu, setiap hari tuh, jadi aku kayak kerjaan tiap pagi tuh, eee, ngelihat kira-kira siapa yang belum closing kemarin. Terus kalau emang kemarin belum closing kemarinnya udah closing belum? Terus angkanya tuh di angka berapa? Jadi dilihat dari revenue dulu. Nah biasanya aku tuh kayak, ajak ngobrolnya tuh kena, aku, eee, ini ya waktu itu kayak langsung, eee, "Ngobrol yuk!" gitu. Misalkan aku manggil, "Ah ngobrol yuk," gitu.
Mhm. Mhm. Itu ngobrolnya empat mata berarti ya, enggak di depan semua orang? oke
Iya dong. <chuckles> Iya, kalau di depan banyak orang nanti dia pasti nggak mau terbuka, gitu. Nah biasanya, eee, aku ambil contoh ya, waktu itu tuh, ada yang pernah 3 hari nggak closing. Nah itu aku kayak, akhirnya kayak ajak ngobrol yuk ngobrol yuk, tapi dengan halus gitu loh. Jadi nggak yang, misalkan heeh, "A! Ayo kita ngobrol" gitu enggak ya. Tapi kayak, "A ini yuk, habis istirahat nanti kita ngobrol ya di ruangan ini," gitu. Nah, biasanya aku dengan kayak gitu duluan, nanti kalau dia udah, duduk nih biasanya aku langsung nanya, dia juga biasanya udah ngerti sih, kayak aku biasanya, "Kenapa? Ada apa? Ada masalah apa nih kalau boleh tahu?" gitu. Jadi, kayak nggak yang langsung menghakimi, "Ini loh kamu tuh pencapaiannya jelek." Jadi, kalau bisa tuh, eee, pakai bahasa yang, eee, apa ya, halus gitu. Karena kan kita nggak tahu, mental seseorang itu seperti apa, dan apakah dia mau terbuka atau nggak kan, enggak tahu kalau kitanya langsung ngegas dan blak-blakan, gitu, nanya-nanya gitu kan, dia pasti kayak nggak nyaman kan, lawan bicara.
Mmm, hmm. Oh, dengan nada halus ya? Oh, oke. Mmm. <chuckles> Mmm, mhm. Mmm, mhm mhm. Berarti Kakak sudah tahulah ya caranya untuk bertanya supaya orang itu enggak kayak menutup diri gitu ya, lebih ke terbuka gitu. Nah, Kakak pernah enggak, tanpa Kakak sadari itu kalau pertanyaan Kakak itu malah bikin orang jadi defensif atau tertutup gitu?
Iya, benar. Eh. Mmm, pernah dong kayak misalkan, aku tuh kayak, eee, lupa, kayak misalkan langsung, tiba-tiba kayak, "Eee, ini loh revenue kamu jelek, terus jadinya, sama manager di-notice. "Nah, itu kan kayak gitu dia malah jadi nggak mau terbuka, malah jadi takut kan? Kalau kalau jujur kan pasti dia takut, jadinya aku biasanya kayak, eee, "Kamu ada masalah apa? hayo cerita, hayo." Jadi dengan dengan kelembutan lah bisa dibilang, gitu.
Hmm. Mmm, mhm mhm. Oh, ya ya, Kakak tahu enggak bedanya pertanyaan yang membuat orang itu terbuka, sama orang yang bi bikin orang yang s langsung menutup diri gitu?
Mmm, sebenarnya, eee, nggak bisa diprediksi juga sih. Karena kan beda orang, beda juga, eee, treatment ya. Nah, biasanya, kalau orang-orang yang sulit terbuka itu tuh, emang harus ini dulu, dipuk-puk dulu ya, ibaratnya. Jadi kayak dihalusin dulu, kayak diajak ngobrol dulu, diceritain dulu. Eee, misalkan aku, kadang juga pernah kayak, aku tuh habis meeting kan, kayak, aku malah cerita dulu gitu loh, "aku habis meeting kan, terus"
Mmm, mhm mhm. Iya?
"tim kita tuh kayak, eee, angkanya lagi turun banget, tadi juga di-notice. Aku tuh sampai bingung deh harus gimana, menurut kamu aku harus gimana?" Jadi aku kayak biasanya nanya, aku tuh harus memperbaiki apa dulu, biar nanti dia akhirnya, mau kayak terbuka gitu loh.
Oh, heeh heeh, jadi diskusi dulu dengan dia di gitu ya?
Iya, jadi diadek ah, diajak diskusi. Nah nanti, biasanya dia kayak ngerasa ngerasa sendiri kok, kayak, "Wah aku juga minta maaf ya Mbak, ka gara-gara aku jadi gini," bla bla bla bla bla.
Mmm, malah terbuka sendiri ya tanpa harus ditanya-tanya? <chuckles> Oke deh, nah bicara soal pertanyaan nih, apakah pertanyaan yang baik itu harus selalu lembut, atau kadang perlu tegas juga?
Iya, benar benar banget. Nah kalau misalkan jawaban dia kayak, tidak menghargai kita sebagai lead, gitu ya. Misalkan, mau dia umurnya lebih tua, misalkan, eee, kit ah, leader-nya lebih muda atau mungkin aku yang lebih muda, terus dia tiba-tiba kayak ditanyain, diajak ngobrol tuh kayak
Hmm.
"ya nggak papa," pokoknya kayak jutek gitu loh. Jati aku juga harus keras gitu, jadi kayak, "Kok nggak papa? Emang, masalahnya apa?" nah nanti aku mulai nada tinggi gitu loh.
Oh, ya ya. Nah, menurut Kakak seberapa besar sih peran, nada suara dan bahasa tubuh juga waktu lagi nanyain sesuatu?
Mmm. Penting banget ya, karena, ketika kita mau bikin orang nyaman bercerita tuh, nada kita juga harus disesuaikan kayak, eee, bicaranya pelan, santai, terus kasih jeda. Jadi jangan yang kayak langsung, bla bla bla bla bla bla bla, bla bla bla bla bla gitu kan pasti, kayak orang ngederinnya juga, "Apa sih?" Kayak, "Nggak usah deh aku cerita sama dia," gitu.
Mhm. <laughs> Oke oke, biasanya Kakak kalau lagi ngobrol santai gitu, Kakak ngajak keluar enggak? Atau saat itu juga di tempat nih, misalnya Kakak kayak mau ngajak di cafe, atau mungkin nongkrong dulu lah basa-basi.
Hmm. Nah. Mmm, nah, biasanya karena aku ini, eee, apa ya, fokusnya aku jadi, eee, pendengar, gitu ya. Terus kayak, eee, biar dia ngerasa nyaman cerita sama aku, biasanya aku nanya ke dia, eee, misalkan, "Eh, kamu mau cerita nggak? Kalau memang mau cerita, mau di mana? Ayo," aku biasanya gitu.
Mhm. Oh oke, berarti ditawarin dulu ya, tempatnya di mana gitu?
Benar, biar dia kan karena dia kan yang mau cerita nih, kalau dia yang mau cerita aja tempatnya, misalkan aku yang pilih, terus dia, nggak nyaman ya nggak jadi lah. <chuckles>
Oh iya sih, tapi biasanya kalimat pembuka apa nih yang Kakak pakai biar orang mau cerita, ada nggak?
Mmm. Kalau aku biasanya kayak, eee, ya, macam-macam, ya, tergantung dia, tuh, eee, konteksnya mau cerita apa. Biasanya, kan, dia kayak udah kay kayak ngasih ngasih kayak permasalahan, gitu. Kayak, "Aku, tuh, lagi ada masalah, nih, sama mama aku," gitu. Nah, biasanya aku kayak, eee, nanyanya nah, curhat-curhat dulu, kayak, "Eee, emang kenapa mama? Mama ada masalah apa? Terus kamu kamu diapain sama mama?" Jadi kayak aku, tuh, kayak mulai nanyain mamanya dulu, gitu, loh. Misalkan nanya si permasalahannya ini apa, gitu, karena kalau nggak ditanyain gitu, dia mau mulai itu juga kadang bingung, kan. Orang, tuh, kadang sebenarnya mau cerita tapi dia tidak tau gimana memulainya, biasanya seperti itu.
Mmm. Oh, curhat-curhat dulu, ya. <chuckles> Hmm, mhm. Mmm. Nah, iya, kadang-kadang, kan, ada orang yang mungkin pendiam atau pemalu, gitu, kan, ya. Supaya sebelum dia bercerita.
M mmm, bener. Jadi emang harus dipancing, kayak, ya, udah, aku kasih contoh juga, ya, misalkan kayak, eee, "Mau ceritain dari mana dulu, nih, masalah kamu?" gitu. "Mau dimulai dari mana? Masih bingung nggak?" Biasanya gitu. Kalau nggak, nanya lagi kayak, "Kamu mau cerita nggak? Aku bisa dengerin, kok, kamu nggak usah takut, eee, misalkan kalau cuman mau cerita sama aku, aku siap mendengarkan dan aku bakal, eee, simpan itu buat aku sendiri." gitu. Karena orang itu, kan, biasanya juga takut, ya, kalau, eh, ini, nanti udah cerita sama si A, si A cerita sama si B, si B cerita sama si C, aduh iya, nanti malah jadi salah paham. Iya kalau ceritanya, tuh, sama persis. Kalau beda, eee, misalkan ada yang kurang itu, kan, nanti mempengaruhi juga, malah jadi gosip.
Oke. Mhm. Mhm. Bocor, gitu, ya. <chuckles> Mmm, iya, sih. Nah, tapi, kan, biasanya, tuh, Kakak pernah ketemu nggak sama orang yang dia, tuh, kalau mau cerita diem dulu, mikir dulu lama, gitu? <chuckles>
Iya, dong, pasti ada teman aku yang begitu. Jadi kayak ragu-ragu, gitu, loh, mau cerita apa enggak, gitu.
Mhm. Nah, biasanya Kakak ngasih waktu jeda juga nggak untuk orang yang seperti itu? Atau Kakak langsung kayak nanya lagi, nih, biar dia nggak diem doang? <chuckles>
Mmm, biasanya aku kayak, "Kamu kenapa e?" Gitu. Terus, nanti kalau dia masih diam kayak, "Aku ada ada yang bisa aku bantu nggak? Atau kalau nggak, aku bisa dengerin, kok," gitu. Jadi aku, tuh, tidak berperan sebagai, eee, kayak konsultan, gitu, ya, misal, "Ayolah cerita, buruan! Aku mau nanti kasih solusi," gitu. Nggak kayak gitu, tapi lebih kayak ke dia mau mau cerita nggak, nih, gitu. Jadi dia dibikin nyaman dulu kalau menurut aku, jadi biar dia mau mau terus kayak terbuka, kan, kalau udah nyaman.
Mhm. Mmm. Oh, oke oke. Jadi Kakak itu selalu bikin nyaman orang dulu, ya, kalau mau ngobrol-ngobrol. Nah, kira-kira apa tanda-tandanya kalau seseorang misalnya sudah mulai tidak nyaman, nih, dan bagaimana cara Kakak mengubah arah pembicaraan?
Mmm. Benar. Mmm. Kadang, kan, ada juga mungkin dia, tuh, sebenarnya pengen cerita, tapi ada sebagian ceritanya, tuh, yang harusnya nggak di-share, gitu, ya, biasanya. Kadang dia, tuh, kayak takut nanti malah jadi polemik, kan, polemik baru, masalah baru, gitu. Jadi biasanya, sih, aku bilang, "Kalau emang nggak bisa cerita full, nggak papa. Yang bisa diceritain, yang bisa bikin kamu lega, yang bisa bikin kamu nyaman, ya, itu yang kamu ceritain. Tapi, kalau emang hampir sebagian cerita kamu itu nggak ada yang bisa di-share, atau mungkin takut kamu share, ya, udah nggak papa, aku temenin di sini, kamu mau ngomong hal lain pun nggak masalah." Jadi nanti pasti kela lama-kelamaan dia malah jadi luluh, gitu. Ya, udah, akhirnya dia ceritain masalah tadi, gitu. Tanpa dia sadari, ya. <chuckles>
Mhm. Mhm. Oh, ya. Oke oke. <chuckles> Nah, kalau topiknya terlalu sensitif mungkin, misalnya soal keluarga dia, pekerjaan dia, atau mungkin pengalaman pribadi dia malahan, Kakak ada nggak langkah-langkah yang Kakak ambil sebelum bertanya-tanya?
Mmm. Eee, biasanya aku tanyain dulu, sih. Kayak, kira-kira ini bisa di-share, nggak? Karena juga ada teman aku yang emang dia, tuh, super tertutup banget, eee, perempuan yang dia jauh dari keluarganya, tapi dia juga susah buat terbuka, gitu. Bahkan, nih, kayak dia dekat sama siapa aja, siapa pun, kayak misal lawan jenis, gitu ya, dia, tuh, takut mau cerita, karena takutnya karena dia belum, mmm, misalkan belum jal belum jadian, belum menikah, gitu, ibaratnya, ya. Tapi dia, tuh, takut mau cerita. Tapi biasanya aku kayak, eee eee, "Nggak papa, sih, kalau mau cerita. Kan, siapa tau aku bisa kasih kamu masukan. Tapi kalau emang itu emang benar-benar nggak bisa di-share, nggak papa." Terus nanti pasti dia kayak, "Mmm, gimana, ya? Iya, sih, dia, tuh, jauh dari sini." Gitu misalkan. Terus kayak, "Dia, tuh, ada di kota Jakarta." Misalkan. Kebetulan, kan, aku sama temenku ini, eee, di Jogja, gitu, ya. Terus, "Apa aku susul dia aja, ya?" Dia, tuh, sampai nanya kayak gitu. Berarti, kan, dia udah mulai mau terbuka, kan. Gitu.
Mhm. Mmm. Iya. Mhm. Mhm. Oh, ya ya. Meski pun dia cerita-cerita sedikit, tapi itu sudah ada kemajuan, lah, ya, membuat orang nyaman, gitu.
Iya, itu. Heeh. Yang penting aku bisa bikin dia, tuh, eee, apa, ya, agak lebih rileks, gitu, dengan masalah hidupnya. Aku, sih, berpikirnya selalu kayak gitu, sih. Bukan dalam artian aku mau kepo, ya, atau mau tau banget urusan orang, enggak. Tapi aku lebih ke arah, biar dia lega, biar dia juga, apa, ya, hidupnya lebih nyaman, gitu-gitu.
Mhm. <chuckles> Heeh. Oke oke. Nah, menurut Kakak apakah semua orang itu pantas untuk ditanya tentang hal pribadi atau ada batas yang harus dijaga juga saat bertanya-tanya?
Kalau menurut aku ada batas yang harus dijaga juga, ya, karena kalau emang nggak dekat, eee, sama orang itu terus kita kepo, kan, dia juga jadi nggak nyaman. Nah, biasanya aku, sih, eee, ngobrol atau menanyakan pertanyaan itu yang sama orang-orang terdekat aja, sih, kalau masalah sensitif atau mungkin masalah hidup, gitu, tapi kalau yang happy-happy, mah, semuanya kayak, ya, "Ih, selamat, ya." Misalkan ada kebahagiaan-kebahagiaan, gitu, ya, nanya-nanya nggak papa, kayak misalkan, "Eh, kamu kok bisa menang, sih?" Misalkan dia lomba apa, gitu, "Oh, iya, ini ini." Nanti biasanya dia cerita, kan, gitu. Tapi kalau hal-hal kayak sensitif masalah hidup, atau mungkin rumah tangga teman, atau mungkin, eee, hal-hal lain, gitu, aku kayaknya kalau nggak dipancing enggak, deh, buat nanya.
Mhm. Mmm. Oh, iya. Oh, oke oke. Tapi Kakak sendiri pernah nggak nanya pertanyaan yang ternyata tu terlalu menyinggung untuk orangnya? Gimana cara Kakak memperbaikinya?
Eee, pernah, ya, kayak contohnya, aku, tuh, ngerasa kayak temanku ini, tuh, kok, eee, dia itu kayak sering murung, gitu, ya, terus, eee, dia, tuh, kenapa, sih, gitu, terus aku kayak nanya, kan, ke teman aku ini, ke teman dekat, sih, sebenarnya, kayak, "Kamu kenapa, ini po? Marahan sama pacarmu po?" Padahal niat aku tuh cuman bercandain, gitu, ya, karena aku tau dia nggak punya pacar, kan, terus tiba-tiba dia nangis, dong, kayak, eee, langsung nangis, gitu, terus ke kamar mandi. Aduh, aku posisi itu kayak langsung kayak, "Aduh, aku salah ngomong, ya, duh, aku tadi ngomong apa, sih?" Kayak ingat-ingat, gitu terus, kayak aku susulin ke kamar mandi karena, kan, sesama cewek, gitu, ya, terus, "Ya, aku aku minta maaf, ya, kalau aku salah ngomong." Gitu, terus dia biasanya kayak, mmm, "Ya nggak apa-apa." Gitu. Pasti, ya, agak kesel, ya, kalau orang namanya lagi banyak masalah terus kayak ditanyain kepo, gitu, kan, jadi aku di situ kayak nggak nanya, tuh nggak nanya lagi jadi kayak minta maaf aja, terus kayak berusaha nenangin dia yang sedang menangis.
Mhm. <chuckles> Heeh. Lah. <laughs> Oh, iya iya. Mhm. <chuckles> Oke, deh. Nah, terakhir, nih, kira-kira Kakak punya tips nggak buat orang yang pengen belajar nanya dengan lebih empatik dan juga hangat?
Nggeh, yang penting jangan ini, sih, jangan terlalu vulgar, ya, bahasanya, jadi jangan pertama, tuh, kayak ngedeketin dulu, misalkan kayak, "Ce mau cerita nggak?" Gitu-gitu, jadi jangan langsung kayak, "Kamu kenapa?" Gitu, kan. Ya, mhm. Iya, benar.
Mhm. Oh, jangan langsung nembak, gitu, ya? Oke, deh. Wah, terima kasih, nih, Kak, karena sudah boleh sharing-sharing cara Kakak menanyakan pertanyaan yang bikin orang nyaman bercerita.
Sama-sama, makasih juga, ya, sudah mau dengerin, sampai jumpa.
Sampai jumpa.